なんか待ってる間1年目、現役の時のその通知を待ってる間
はい。
は、「もしかして」みたいな。
あ。ああ、あ、運が良かったらってゆう感じだったんですか？へえ、はい。
は。そう、そうゆう感じです。だか、全然手ごたえもなかったし
ああ、試験の後には、うん。
そう。で、なんかその考えることもすごくなんか稚拙で、あの、ち、なんていうのかな、「まあ、受けた人全員が全員、その、自信満々で来てないはず」みたいな。
はい。 あ、うんうん、なるほど。
そう、「記念受験みたいな感じで来た人もいるはず」<chuckles> みたいな。
あ！ あ！ああ、だから自分はどこか引っかかるところがね、あるかもっていう。きうんうん、期待があって、ええええ。
あほ。 そう、そう思ってたんです。うん。どこもだから、ろ5個5個、 6個受けたうちでも全部そんな感じだったんですよ、現役の時は。
うん。 あ、ああ、なるほど。へえ。
そう。で、ま、全てその通知が来ても、もう封筒で来るわけですよね、全部。
はい。うん。 あ。そうですよね、ええ。
そう、薄いんです。だかもう、これはダメじゃないですか。
あ、じゃ、そう、じゃあ、合格だったらね、あの、大きくて分厚くてね、入学のね、案内が入ってるんですよね、きっと。あ、そうゆうことですか。
そう。そう。 はい！そうそう、そうなんですそうなんです。そう、そうなんです、おっきいのが来るじゃないですか、ちゃんと。
ええ。うんうん、あ、うん、分かりますね。
そう。 で、だけど、そう、現役の時は全然ダメで、まずもうやった後の手ごたえが違ったんですよね。
ああ。 あ。そうでしたか。え、あの、ま、準備不足ってもおっしゃってましたけど、その高校3年生の準備不足ってのはいつ頃、なんですか、自覚をししたんですか？もしかしてええ。
うん。で はい。 あのね、もう